Uhum. E como que você cuida, né, desse ponto? Porque assim, eh, muitas pessoas que às vezes estão no mesmo objetivo, estão no mesmo foco, em vez de incentivar acaba invejando um ao outro ali, e não tendo momentos de crescimento. Como que você faz para identificar isso e saber separar qual a amizade é correta, pra você seguir ali sua carreira e te impulsionar e não ficar aquela comparação ali que que acaba subtraindo na vida dos 2, como que você faz?
Sim, é. Uhum. Olha, isso é bem importante, né. Principalmente se a gente considerar o fato de que as pessoas elas vão fazer isso às vezes intuitivamente, né, porque ninguém fala assim: "Ai estou sentindo inveja.", ninguém sente inveja intencional. Então acontece, flui, acho que vem muito desse lugar de autoestima.
Aham.